Hangi yemekler sana aitlik duygusu veriyor ve neden?
Eee, şöyle, bana aitlik duygusu veren yemek büyük ihtimalle kuru fasulye. <giggles>
A tamam. <chuckles> Peki neden diyeceğim de; bir de yani kuru fasulye dediğin için sadece şunu da soruyorum yanında ne var? Pilav var mı? Ne var? Cacık mı var? Turşu mu var? Hani bir çeşit yaparsak oraya bir de. <chuckles>
Evet. A! Tabii ki de kuru fasulyenin <chuckles> kuru fasulye kuru fasulyenin yanında pilavı hiç söylemedim bile, çünkü o direkt normal olarak bence yanında olması gereken bir yemek.
Yani öyle gibi hissettiriyor, evet.
Eee bir tık, bir tık ve tabii ki de turşu, lahana turşusu. Olmazsa olmaz ve, eee, salatalık turşusu.
Hı. Hı. Anladım. Yani şu an, eee, menü çok iyi duruyor. <chuckles> Hani o tamam. O güzel. Cacık gelecek herhâlde. Tabii cacığı da bekliyoruz, değil mi? Onu da siparişi verdik, bekliyoruz. Şeyi merak ediyorum ama <chuckles> yani neden bu yemek sana bu kadar aitlik duygusu veriyor? Nereden başladı? Evde mi yerdin, dışarıda mı? Hani böyle bir hepsi. Evet.
<chuckles> Evet. Evet, birazdan cacık gelecek. <chuckles> Evet. Ya. Hı hı. A kesinlikle ev. Kesinlikle ev ve kesinlikle bence kuru fasulye pilavın bir babaanne, anneanne evinde yenmesi gerektiğine inanıyorum.
Hımm. Ya sen her çocuğun bu bir bu belirli bir şey değil, bir ihtiyaçtır diyorsun, o zaman, hani bir yerde. Kuru fasulye, pilav, turşu dedik. Evet. Güzel. Eee, bu sende o zaman, çocukluktan başlayan bir şey herhâlde, öyle anlıyorum anneanne, babaanne, evi dediğine göre. O yüzden mi? Hep böyle seni çocukluğuna, eve, aile öyle bir yerlere mi götürüyor?
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. E tabii ki de. Hı hı.

Evet.
Düşünmüyorsun. Yani o sen artık diyorsun ki ben onu, hani, yapmaya, etmeye çalışsam da yani kim uğraşırsa uğraşsın, hani, göçmenlerde falan çok da şey olmayacağını düşünüyorsun artık. Hani, ooo, o biraz da yani şeyle o zaman, hani, yemeğin kendisi değil, bağlamı da, eee, önemli diyorsun. Yani, orada o onun sürekliliği olması, değil mi? Oraya gidiyor, görüyor. Belki bir arkadaşının evine gidiyorsun, görüyorsun. Türkiye'de olunca öyle oluyor. Hani, öyle tek bir şey olarak sadece oraya belki bir, eee, hani, eee, getirmek, yani biraz, böyle, şey gibi <chuckles> hani, ithal etmek gibi, aynı etkiyi yaratmaz diye düşünüyorsun. Böyle bir, ııı, şey anlıyorum.
Evet, evet. Hı hı. Hobi. Evet, doğru. <chuckles> Hı hı. Tabii ki, yani